Anladım. Önce birazcık done toplayıp, <chuckles> yani, mantık çerçevesine oturtup, sonra üzerine sezgilerini ekleyip aslında öyle ilerliyorsun. Çok iyi anladım. Peki, yani, bu tarz, eee, durumlarda mesela, şimdi, az önce şey dedin, "İçgüdümü dinlemedim, mantığımı dinledim ve pişman oldum." dedin. Peki, merak ettiğim şu, tam tersi hiç oldu mu? Yani, mantığını dinledin, işte, bu tarz bir şey olabilir, sustun ya da mantıksal bir, eee Ya pardon, içgüdünü dinledin, tam tersi. Eee, hani, içgüdünle hareket ettin, dedin ki, "Yok, bu, işte, burada bir sıkıntı var." ama aslında mantığını dinlemen gerekiyormuş. İçgüdülerin seni yanıltmış. Böyle bir olay yaşadın mı yoksa hep içgüdülerin haklı mıydı?
Evet. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Yo, tabii ki yaşadım. Yani, özellikle mesela test test sınavlarında bu bunu çok yaşadım, yani, atıyorum. Bir soru bist cevap çok mantıklı, yani, cevabı bulmuşum ama içgüdüm diyor ki ya, bu da olabilir. Tesıt test sınavları asla beni yanıltmadı, eee, ve içgüdüm hep yanlış çıktı, yani, bu zamana kadar.
A! <chuckles> Ya. <chuckles> Ama orada mantık dinlemek zaten daha mantıklı değil mi, sonuç olarak?
Yani, ama gerçekten bazen o kadar, böyle, diyor ki, "Hayır ya, hayır ya, seni kandırmaya çalışıyorlar. <chuckles> Hani, kanma onlara."
Bu C şıkkı. Bu C şıkkı değil. <chuckles> Aslında bariz A ama o diyor ki C. <chuckles> Çok iyi anladım.
Evet, aynen, diyor ki, "Kanma onlara." Yani, bir ke iç güdünü dinleme, yanlış çıkıyor zaten. Yani, bu örneği çok gönül rahatlığıyla verebilirim.
<chuckles> <chuckles> Anladım. O zaman kesinlikle, eee, şeyler için, yani, test sınavları için mantığını dinlemen gerektiğini deneyimlemişsin. İçgüdüleri kullanmayın diyorsun. Peki, çok minik bir soru daha sormak istiyorum, son olarak. Eee, romantik ilişkilerinde tercih yapacakken, böyle, mantığın sana "hayır" dese de hiçbir şey doğru görünmese de içgüdün "evet" diyorsa o romantik ilişkiye girer misin? <chuckles>
Kesin bilginizi kullanın, mantığınızı kullanın. Oku, evet. Tabii.